Siguro i-motivate natin. Kausapin mo. Pakita mo sa kanya na may pag-asa pa, na may kinabukasan. Hindi pa huli ang lahat, magsikap ka, magtiyaga, i-motivate mo siya. Ano bang goal mo sa buhay? Ano bang pangarap mo para sa sari oo, para sa sarili mo ba o para sa pamilya mo? 'Di ba?
Mm, tama. Mm. Mm. Mm. Ta's tulungan. Oo. Mm. Mm. Maganda din yung parang yung mga konting bagay lang na kapag may konting material ka lang na maibibigay.
Mm. Oo, may ambag. Oo.
Kunwari, yung bagong uniform.
Mm.
Di ba pwede rin yun?
Tsaka ano, siguro 'yong 'yong ka bigyan mo siya ng ng dahilan para lumaban pa. Bigyan mo i-motiv i-motivate mo siya, oo. Siguro kung ikaw, sa sarili mong mga karanasan ib ibabahagi mo sa kanya.
Mm. Tama yung mga payo, mm.